Oh wow, oke berarti udah kenal muka ya. Tapi aku mau nanya nih, sebagai orang yang udah berarti kan, mmm, itu teman online pertama kamu di Roblox ya bisa dibilang gitu ya?
Mhm. Benar.
Nah, setelah itu kamu jadi punya temen banyak temen online banyak lagi enggak sih di Roblox? Atau ya udah tetep dia aja gitu?
Eh. Banyak banyak. itu aku kayak, mmm, kan di Roblox itu kan banyak orang kan, maksudnya kita temuin banyak banget kan, mmm, user-user lainnya gitu, dan aku pun awalnya bukan sama yang itu, bukan sama lingkaran pertemananku yang itu, aku lompat-lompat, nya karena kan balik lagi ya, s eee, cocok-cocokan kan sama orang. Nah di awal, aku juga pernah sempet ada lingkaran pertemanan. Nah, aku pikir aku cocok sama mereka-mereka ini, eh ternyata enggak, gitu. Terus ya udah aku pelan-pelan menarik diri. <chuckles> Aku pelan-pelan menarik diri, terus kayak main lagi, terus ketemu lagi, mmm, lingkaran pertemanan, enggak cocok juga itu yang ke-2, enggak cocok juga.
Waw! <chuckles> Mhm, mmm. Oh gitu. Benar banget. Oh gitu, oke. <chuckles> Oh gitu. <chuckles> Oh banyak ya si circle-circle per Roblox-an ini ternyata? Oke. Terus terus terus?
Iya enggak cocok. <laughs> Pokoknya yang yang awet banget tuh yang ke-3, ini ak itu aku benar-benar kerasa kayak, Wah ini, mmm, mereka hangat banget, mereka enggak judgm engga enggak judgement gitu loh dan mmm, benar, benar. Jadi kita beneran kayak somplak gitu loh, di situ.
Oh, enggak judgemental ya. Mhm. Paham banget. Oh wow. Oke, tapi berarti kamu udah menghadapi, eee, berbagai macam circle ya, sampai akhirnya ketemu sama temen kamu ini. Tapi ada enggak sih, eee, momen ketika temen online kamu itu ternyata lebih ngerti kamu daripada temen yang sering kamu temui langsung?
Mmm. Waduh. Iya, macam-macam lah. Mhm. Mmm, aku enggak bisa bilang "iya," enggak bisa bilang "enggak." Karena kebetulan di dunia real life-ku pun, di dunia nyataku pun, sebenarnya temenku yang mengerti aku juga cukup banyak dengan aku, enggak usah temen ya, keluargaku pun terdekat gitu, sangat-sangat mengerti aku, gitu. Nah jadi, kalau di dunia online iya, itu juga benar gitu, kalau ada temenku yang lebih mengerti aku, tapi di dunia nyata juga aku juga punya, memiliki teman yang juga ngerti aku juga, gitu.
Mhm. Oh gitu. Mhm. Jadi sama aja ya sebenarnya, bagus-bagusnya tuh sama aja enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang, gitu ya. Tapi, gimana sih caranya kamu tahu kalau seseorang itu beneran tulus jadi temen kamu? Apalagi di dunia online ya, karena kalau misalnya di dunia nyata kan kelihatan dong, ada yang enggak tulus, ada yang tulus, gitu ya. Tapi kalau di dunia online gimana sih?
Iya. Bener. Bener. Mhm. Mhm mhm. Benar.

Itu dari game kenalnya. Aku main games iya. Aku main games, terus kayak mmm, awalnya tuh mmm, aku enggak ada kayak mau temenan sama orang. Kayaknya udah lah ya toh juga dunia online, gitu kan, kayak bisa apa gitu kan ya. Paling juga, biasa-biasa aja gitu, enggak akan jangka panjang. Eh, ternyata malah jangka panjang, gitu.
Oh. Oke Betul. Mhm. Aih, oke. <chuckles> Menarik. Tapi, apa sih hal yang pertama, yang bikin kamu nyaman buat deket sama seseorang secara online, apalagi kan dari awal kamu itu yang sebenarnya udah, enggak niat gitu ya kayak udah deh enggak usah perlu temen, gitu. Tapi ternyata ada nih temen online gitu, gimana sih yang bikin kamu nyaman, sebenarnya?
Hmm. Oke. Nah. Hmm. Sebenarnya di duniaku nyata pun, bukan dunia nyata ya, eee, dunia, iya benar dunia nyata. <chuckles> Dunia nyata aku, <chuckles> dunia nyata aku, juga ada gitu di kehidupanku, di kenyataan ini tuh ada juga teman gitu, cuman aku emang kayak enggak apa ya, enggak terlalu sering jalan, sering ngumpul gitu. Karena aku juga balik lagi dulu dulu ya sebelum aku punya teman online itu aku introvert. Berawal dari situ iya, berawal dari situ, terus aku kayak iseng main games. Kalau kamu tahu games, eee, Roblox. Nah, itu aku main itu iya iya betul. Aku main itu. Awalnya aku kayak eee, enggak ngidupin voice, aku enggak tahu malah kalau ada voice. Tahunya tuh gara-gara, mmm, sebelumnya itu, sebenarnya aku udah tahu ya, tapi kayak aku males gitu loh ngeaktifin voice-nya gitu. Cuman, eee, terus ya udah aku main-main aja. Terus, ya udah aku idupin deh. Coba hidupin voice-nya ternyata, eee, seru ya gitu. Tapi meskipun ya agak malu-malu ya di awal, gitu.
Eh, ada dunia palsu tah? <chuckles> Mhm. Mhm. Oh kamu introvert? Oke. Oh. <chuckles> Oh Roblox ternyata. Oke. <chuckles> Oke. Oh bener. Oh gitu. Jadi deketnya itu, sebenernya gampang atau susah sih kalau misalnya online tuh?
<chuckles> Mhm. Eee, seb nah, aku tuh enggak punya ekspektasi apa-apa. Beneran se-enggak punya itu dan bahkan aku kayak mikir apa "ah, apa sih temanan online." Kayak bukan bukan, aku tuh beneran kayak, ya udah dunia nyata, dunia nyata, dunia online, dunia online. Dan aku enggak punya pikiran mmm, kalau temanan online tuh bakal berhasil. Menurutku ya. Karena jarak jauh, terus juga kita enggak kenal gitu kan. Su eee, enggak usah ngomongin temen online ya, temen secara dunia nyata aja, kita bisa enggak connect sama orangnya, suka i eee, berantem iya, kadang suka salah paham dan sebagainya gitu kan. Jadi, aku mikir "apalagi online gitu kan?". Tambah challenge, tambah ca tantangan banget tuh, jadi aku enggak ada kepikiran bakal temenan jangka panjang. Gitu.
Mhm. <laughs> Paham. Bener. Setuju. Benar. Oh gitu. Cuman nih ya, sebagai introvert sebagai introvert nih. Eee, lebih gampang sebenernya temenan online atau temenan dunia nyata sih?
Mhm.